À, bạn ơi, ờ, dạo gần đây đó ha, thì, kiểu như, có cái mạng internet nè bạn, đó, cái cũng kéo theo cái việc mà học ở online trên mạng á, cũng rất là nhiều luôn nha, cũng phổ biến lắm đó bạn. Vậy thì hông biết á, là bạn nghĩ sao về cái việc mà học online nè, thay vì đến lớp truyền thống vậy?
Ừm, mình thấy cái việc học online này thì cũng rất là tiện luôn. Đó, nói chung là làm cho mình, à, cảm giác là, ừm, không phải là tất bật thời gian để mà tranh thủ nè chạy đến lớp và đôi khi là mình có thể tiết kiệm được thời gian di chuyển nữa nha, và cái điều quan trọng nhất á, là chung là khỏi gọi là, mất cái tiền xe đi. Ví dụ là mình phải đổ xăng đi nè, hoặc là mình phải là, ờ, bắt xe Grab đi nè, bắt, ơ, xe taxi đi nè, kiểu như vậy, đó, là như vậy thì, ờm, mình cũng, gọi là, tốn chi phí này kia, đúng ha? Và cái cảm giác nó không có vui nữa, thì bây giờ thì mình học online nè, thì chắc chắn là sẽ giảm chi phí rất là nhiều luôn, mình chỉ cần là một cái mạng internet khỏe là được.
Wow! Ừm, cũng đúng. À! Hiểu nha. Ồ, tính ra là cũng tiện lợi bạn ha. Kiểu như, vừa linh động về mặt thời gian, mà cũng vừa tiết kiệm chi phí nữa, thì quá tuyệt vời rồi, một công hai chuyện luôn. Vậy thì hông biết á, bạn là bạn có từng học online chưa nè?
Ừm. Chính xác. Ừm, có rồi đó nha. Lúc trước á thì mình, à, thích học, ờ, ờ, offline thôi, học với giáo viên ở ngoài, nhưng mà từ khi mình học online á, thì mình thấy nó rất là tiện lợi luôn. Đầu tiên á chắc chắn là tiết kiệm về thời gian nè, linh hoạt nè, tiếp cận được những cái bài giảng mà, ờ, thậm chí là nước giáo viên nước ngoài á, họ giảng thì mình vẫn có thể là học được. Thậm chí là họ giảng bằng tiếng Anh á, thì mình có thể là, ờ, dễ dàng dùng những cái công cụ mà có thể là dịch thuật nè, thậm chí là, ờ, xem đi xem lại nhiều lần nè, đó, như vậy thì cũng rất là thú vị nữa.
À há. Như nào bạn? Ờ. Ồ, vậy đó hả? Hay quá luôn bạn ơi! Tính ra học online cũng tuyệt vời đó chứ! Vậy thì hông biết á, bạn có thể kể ngắn gọn đi về một cái trải nghiệm học online của bạn á, mà bạn tâm đắc được hông?
Ừm, có đó nha. Khi mà mình học á, thì lúc đó là mình học về ngôn ngữ đi ha, thì mình học online thì, ờ, học tiếng Trung đó bạn, thì mình học á thì mình cảm giác á là, à, học rất là dễ tiếp cận nè, ờ, hình ảnh nè, trực quan nè. Tại vì khi mà mình học ở lớp á thì phải cần có thiết bị và máy chiếu này kia, và những cái từ khó mình không biết là mình cũng khó mà tra nữa. Thì cho nên là, ờ, cái việc học này á thì mình có thể là tự chuẩn bị cho mình, à, bài giảng nè, thậm chí là những cái bài học mà chuẩn bị học luôn, đó, hoặc là mình có thể là chủ động online nè và tìm kiếm những cái, ờ, bài khác nè. Thí dụ như mình học trực tiếp online, à, với giáo viên á, thì mình nếu mà bài đó mình sợ đi, không học được, hoặc là cái gì đó thì mình có thể là, ờ, lên YouTube nè, học o online với một cái <laughs> người thầy mà họ quay video video sẵn á bạn, mình học trước luôn cũng được. Đó, như vậy thì có mình mình khi mà mình có những cái thắc mắc gì mình hỏi giáo viên này thì mình cảm giác là mình học rất là mượt hơn so với cái việc mà học ở ở ở ở offline đó bạn.
Rồi, học cái gì nè? Rồi, tiếng Trung. Ờ, cũng đúng. Ồ, hay quá vậy! Sao, sao? Ờ. Wow! Ô, ô kê. Ờ, vậy đó ha. Tính ra là bạn có thể học, ờ, gọi là, linh động nè, mình có thể chọn được người thầy, người cô mình muốn học, đúng hông bạn? Cũng như là mình học trước nội dung được luôn. Ờ, chứ hổng có, kiểu, phải đợi tới đúng cái giờ đó, khắc đó thì mới được học cái nội dung đó. Tính ra là cũng rất là tuyệt vời rồi. Ừm, mà hông biết là bạn học tiếng Trung online như vậy đó bạn, được bao lâu rồi hén?
Đúng rồi, chủ động được thời gian nữa. Ừm. <laughs> Chính xác á. Ừm, mình cũng học được lâu rồi bạn, học cũng 4-5 tháng rồi đó. Mình thấy bạn thấy cái việc mà học ngôn ngữ này á thì chắc cũng không cần phải đến, ơ, ơ, trực tiếp để học đâu. Tại vì học ngôn ngữ thì mình phát âm thì cũng phải là phát âm qua, à, video nè, rồi phát ờ, viết chữ thì mình không học viết cho nên là cái việc mình viết thì cũng không có sao. Và thậm chí nếu mà có thể học viết luôn, thì mình có là mình tự viết rồi mình chụp hình nè, gửi cho giáo viên nè. Đó, có thể là, ờ, tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian, không cần phải đến lớp nè. Những lúc mà trời mưa hoặc là trời nắng hoặc là, ờ, xe hư hay là gì đó, thì mình có là hoàn toàn chủ động được thời gian ở nhà để mình, ờ, sắp xếp công việc mình và lên lớp một cách nó đều đặn hơn và so với cái việc mà đi ra ngoài khi mà môi trường nó, ờ, khắc nghiệt hoặc là khó khăn cho ví dụ như là thời tiết vậy đó bạn.
Ờ. Ừm, vậy đó hả? Ừm, cũng hay! À! Sao? Sao? À, đúng hén? À há. Ừm, cũng đúng. Nhưng mà bạn nói á, kiểu như, bạn tiện lợi là khi bạn ở nhà bạn học như vậy nè, nhưng mà, kiểu như, bạn nói bạn cũng cần những một cái mạng mạnh, đúng hông? Vậy thì cũng có lúc hạn chế đúng hông nè? Ví dụ như rớt mạng này kia nè, bạn làm sao?
Ừm. Ừm, những cái trường hợp như vậy á thì, ờ, chắc chắn là mình không thể nào học được. Thì chắc chắn là mình sẽ rồi bị bỏ lỡ nhưng mà không sao. Tại vì mình học online mà, mình có thể là nhờ giáo viên nè, ờ, quay lại cái bài giảng đó. Ờ, hoặc là quay video hoặc là gì đó lưu lại cái bài giảng đó cho mình nè, để mà lần sau mình có học thì, à, nó tiện hơn ở ngoài đời là như vậy. Ngoài đời thì vẫn có thể làm được như vậy, nhưng mà giáo viên thì cũng phải là, à, sắm sửa những cái thiết bị như là camera nè, hoặc là gì đó thì cũng rất là bất tiện so với cái việc mà, à, gửi video qua mạng, a, qua máy tính này kia thôi. Nó rất là dễ tại vì máy tính thì có chức năng là, à, quay video lại màn hình mà, thì thì cũng rất là dễ nữa. Ừm.
Đúng rồi. Hay ta! Hơi cực đó. Ừm, đúng rồi. À há. Ừm, đồng ý với bạn nha. Vậy thì hông biết đi, bạn cũng trải nghiệm học online như vậy rồi nè. Vậy thì bạn thấy cái việc mà học online đó bạn, là nên học ngắn hạn thôi, khoảng như là 3, 4 tháng nè? Hay là bạn thấy học lâu dài, kiểu 1, 2 năm vẫn ổn?
Ừm, cái này là mình thấy nó cũng tùy thuộc vào, ờ, cái môn học của mình đang học á nha. Ví dụ như mình học về ngôn ngữ đi, thì mình thấy là cái việc học online này nó sẽ học ngắn hạn thôi thì sẽ tốt hơn. Ờ, tại vì nó giúp cho mình là hiểu được, à, à, cái âm nó phát như thế nào và, ờ, mình sai ở đâu, làm bài tập này kia. Thì sau đó thì mình cũng phải dành nhiều thời gian nè, để mình tự luyện nói nè hoặc là tìm đối tác nói. Nói chung là, ờ, học thì một phần nào giúp cho mình là kiến thức nó vững chắc hơn, có người sửa sai cho mình, chứ còn phần lớn thời gian là mình phải tự luyện tập hoặc là mình tự thực hành để mới có thể là tiến bộ hơn đó bạn.
Ừm, vậy hả? Đồng ý nha! Ờ, cũng đúng nha! Nói chung là cũng có những cái mặt hạn chế ha, ví dụ như là cũng phải học kỷ luật nè, đúng hông? Đó rồi đều đặn này kia thì mới học lâu được. Mà bạn ơi, vậy theo bạn đi, cái việc mà học online như vậy nè, thì nè nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng nào nhất vậy?
Ừm. Nha. Ừm, mình nghĩ học online này á, thì chắc chắn là sẽ phù hợp rất là nhiều người rồi, ờ, nhất là những cái bạn trẻ rành về công nghệ nè. Thì khi mà xảy ra những cái sự cố thì các bạn trẻ sẽ biết được là lỗi ở đâu và có thể là biết được những cái cách mà cài đặt phương thức này rất là dễ dàng luôn. Còn đối với cái mà người mà, à, lớn tuổi rồi, hơi mà lớn tuổi thì không rành về công nghệ thì cũng hơi khó đối với họ đó bạn.
Ờ, giải quyết được ha. Đồng ý. Cũng đúng hen? Nói chung là người trẻ ha? Vậy thì bạn nghĩ là học sinh thì sao bạn, có nên học online hông? Hay là vẫn nên duy trì cái việc đến lớp truyền thống hơn?
Ừm, mình nghĩ đối với bạn trẻ nè, mấy bạn mà học cấp 2, cấp 3 đồ, thì mình thấy là học cấp 3 thì có thể học online được, nhưng mà cấp 2 này, cấp 1 á thì cái việc học online thì cũng nên hạn chế thôi. Ví dụ một buổi, thì có thể là một tuần thì có thể là học một buổi thôi. Tại vì ừ, trời, tuổi trẻ mà, tuổi còn nhỏ mà, cần phải là tiếp xúc với thầy cô, giáo viên hoặc là bạn bè, thì như vậy thì mới có thể là phát triển toàn diện được, chứ không phải là môn nào cũng phải là học online được đâu nha. Thí dụ như có một số môn thì có thể là chấp nhận học online đi, nhưng mà một số môn thì cần, ờ, gặp gỡ thường xuyên, hoặc là những cái hoạt động thể chất á, thì chắc chắn là hông thể nào học online được rồi.
Ờ, vậy hả? Sao vậy? Ừm, đồng ý. Ừm, sao bạn? Ừm, đồng ý với bạn luôn nha. Vậy thì theo bạn đi, những cái bộ môn nào á thì mình có thể học online được bạn?
Ừm, những cái bộ môn như là ngữ văn đi, đấy, cái ngữ văn thì chắc chắn là có thể học online được nè, tại vì nó là thiên về viết văn này kia hoặc là nói này kia thì cũng thể là học được. Nhưng mà mình thấy là ừm, hay hơn nếu như là hạn chế thôi, chứ không nên là hoàn toàn là học online đâu nha. Ví dụ như là, ờ, có những buổi thì học online, có những buổi thì h mình học offline vậy đó, thì nó giúp cho mình cân bằng. Và các thầy cô nè, các em thì cũng có thể dễ dàng mà kết nối với nhau nữa. Với lại các em nhỏ thì đôi khi học online nó cũng làm cho em phân tâm á, tại vì các em là thích chơi hơn học mà, cho nên là cũng phải cần phụ huynh kèm và hướng dẫn này kia nữa, cho nên là cũng không có tốt bằng cái việc mà học off offline đâu.
À há. À, không một trăm phần trăm. À, cũng đúng! À, cũng phải hén? Nói chung là những cái độ tuổi nhỏ quá thì cũng nên chú trọng vào những cái việc học, ờ, trải nghiệm thực tế bên ngoài, đúng hông bạn? Chứ học online thì cũng hơi khó đó. Ừm, cũng phải thôi. Nhưng bạn ơi, bạn thấy cái việc là ở Việt Nam đi ha, thì cái vấn đề về hạ tầng mạng nè, máy móc nè, rồi là không gian học á bạn, nó có ảnh hưởng lớn hông ta? A, bạn thấy điều đó nó đang tạo ra cái bất bình đẳng như thế nào hông?
Ừm. Ừm, đúng vậy đó. Ừm, có đó nha. Ở Việt Nam thì cái việc mà, ờ, học online này kia thì nó cũng phải cần những cái thiết bị nè, đặc biệt là những cái thiết bị mà có phải là được được chút, cũng phải là mắc tiền một chút. Với giờ là tầm khoảng h ba, 4.000.000 trở lên thì mới có thể là ổn định được, và phải cần có internet, có mạng tốt nữa kìa. Cho nên là mình thấy là, ờ, những cái học online nà dành cho những người mà đi làm này kia thì nó phù hợp hơn nhiều nha. Ừm, ví d dụ như mình đi, mình đi làm rồi thì mình muốn học một kỹ năng nào đó như là giao tiếp nè, hoặc là, ờ, những kỹ năng vào đó về như lý thuyết gì, để mà bổ sung cho cái ngành nghề của mình, thì mình có thể học online được. Đó, còn những cái bạn mà sinh viên này kia thì có chủ động nhiều về thời gian nè, thì có thể là đến những cái lớp offline để mà học. Ờ, trong khi đó thì cũng là là giao lưu nè, rồi kết bạn nè, chung là cùng trao đổi nhiều hơn thì sẽ ô kê hơn, tại vì các bạn có nhiều thời gian so với người mà đã đi làm rồi.
Đúng rồi. Hợp lý hơn ha. Ừm. Hợp lý quá! Ừm, được á nha. Hiểu nha bạn ơi. Nói chung là cũng tùy cái đối tượng thôi, thì nếu mà có thời gian nhiều á thì vẫn nên cân bằng giữa việc học truyền thống, học online, đúng hông bạn? Còn ví dụ như giống bạn đi, bận rộn đi làm quá thì mới bất đắc dĩ học online thôi, đúng hông nè? Ờ, vậy thì bạn nghĩ đi, nếu như mà bây giờ muốn cải thiện cái chất lượng học online thì sao bạn? Ờ, ví dụ như tương tác, đánh giá rồi là thực hành đó bạn, thì bạn có những cái đề xuất, à, thay đổi cụ thể nào cho giáo viên, nhà trường, là phụ huynh hông?
Ừm. Chính xác nha! <laughs> Đúng rồi đó. Ừm, có đó nha. Mình nghĩ là học online á thì nên học ít người thôi, và học thì cũng phải nên là tương tác nhiều hơn đối với, à, các bạn nè. Ví dụ như là làm bài tập thì sẽ có những cái bài tập, ờ, những cái cái cái, gọi là, những cái chương trình mà hỗ trợ học tập. Ví dụ như là, ờ, tự động đền đáp án hoặc là, ờ, đánh trắc nghiệm gì đó, cho các em tự đánh hoặc là gì đó thì cũng rất là hiệu quả hơn so với cái việc mà học nhiều quá thì không thể nào kiểm soát được. Ví dụ như học ở ngoài đi, một lớp tầm khoảng 40 người á, thì học giáo viên thì có thể là kiểm soát được, nhưng mà học online 40 người thì nó là quá tải rồi đó bạn.
Ừm, đồng ý. Hợp lý ta! Ờ, thì sao bạn? Ừm, quá tải. Quá tải thiệt, ừ, cũng đúng ha! Nói chung là cái số lượng cũng hông nên quá nhiều ha, thì mới có thể kiểm soát được c chất lượng, đúng hông bạn? Ờ, cũng hay!
Ừm. Ừm, chính xác luôn đó nha!
Ừ, thì bạn thấy cái việc mà, gọi là, tương tác thì sao bạn, kiểu như, làm sao mình, gọi là, thay đổi được cái sự tương tác đây? Tại vì trên mạng cũng rất là hạn chế mà.
Ừ, đúng rồi ha. Cái việc mà tương tác thì cũng rất là khó đó, cho nên là giải pháp và tạm thời mà mình thấy hiệu quả thứ nhất đó là, ờ, các môn học á thì cho nên là tất cả các em thì học thì phải chia lớp ra, phải giờ dưới tầm dưới 10 người đi, thì, ờ, tương tác thì các em á ha, ô kê, tại vì tương tác hì phải cần gọi tên mỗi người cùng phát biểu hoặc là như vậy thì tầm từ thì rất tốn thời gian. Cần cho nên là việc mà hạn chế học sinh, a, học lại thì cũng rất là ô kê và tăng cái thời gian online nhiều hơn nhiều lên để mà có thể là, ờ, cho nhiều em cơ hội phát biểu này kia thì mới có thể là tương tác được. Chứ nhiều khi mình thấy là mỗi em ngồi trên màn hình thì các em cũng làm cái gì đó, nhiều khi giáo viên cũng hông biết nữa. <laughs>
À, ô kê đó. Chính xác, cần thời gian ha. Ờ, ô kê. Ừ. Ừm rồi đó, nói chung là hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn ha, đã chia sẻ những góc nhìn rất là hay về cái việc học online nha!
Ừm, cũng cảm ơn bạn nha, cùng mình trò chuyện về cái chủ đề này cũng rất là hay rồi đó.
Ô kê, chào bạn.